ああ、なるほど。朝ごはん食べるの遅くすれば、朝飯前って言えちゃうっていうことですか？<laughs> 面白い考え方ですね、それ。なんかちょっと、ん、ずる賢いというか。<laughs>
そうですそうですそうです。<laughs> いや なんかそう。 うんうん。の、すごい面白いし、いい考えだなと思って。
うん、確かに、そうですね。ちょっと頭いいですね。
うん。だからちょっとそれも取り入れたりしてますね。<laughs>
おお、あ、じゃあ、それ読んでから、あ、自分もちょっと朝ごはん遅くしようかなみたいな感じで遅くしたりしてるんですか？
そうですね。もともとあんまり、朝ごはん食べる派ではなかったんですけど、なんかその発想がなかったので。
ああ、確かにそうですね。なかなか思いつかないですよね、確かに。
そうそう、じゃうーん、な、今今日はここまで朝飯前で終わった自分すごいじゃんみたいな。<laughs>
うん、確かに。すっごい朝、活活動できてる活発みたいなイメージですよね、<chuckles> それい
そうですそうです。<laughs>
へえ、それじゃあ、それを読んでから、朝ごはんも、ま、遅くても食べるようにしようみたいな感じになって、1日ちゃんと3食食べるようになったとか、変化ありました？
は、食事は正直もう2食のままですね。
うーん。じゃあやっぱり、ま、朝ごはんとしてではなく、ま、ご飯は2食だけど、とりあえず午前中に終わったことは、朝飯前って言えてる感じですね。<laughs> ええ、面白い。いやなんかすごい
そうですそうです。<laughs> も、ただの考えようみたいな感じですけど。<chuckles>
ほんとですね。ま、でもほんと、何事もほんと考えようだと思うので、なんかすごくいい本に出会えて良かったですね。それのおかげで朝すっきり目覚めて、素晴らしいです。ちょっとなんか私も空の写真とか撮ってみようかなと思いました。<laughs> ちょっとやってみます。ん、今日はなんかいい習慣について教えてだいて、ありがとうございました。
うんうん。 <laughs> そうですね。 うんうん。 あ、ぜひ。<laughs> はい。 はい、ありがとうございました。